Здравствуйте!
Здравствуйте! Так.
А вот скажите, что для вас значит настоящая дружба? Как вы её определяете?
Ам, ну, наверное, для меня это, а, дружба проверяется временем. То есть, наверное, я не скажу, что вот м мой там какой-то близкий друг- это человек, которого я знаю несколько месяцев. Может
Ага. Да, согласна. Ага. <chuckles> Ну да да да. Это с Ага.
может, у вас так, как когда-то было, что вот прямо познакомились сразу?
Нет, я, э я могу так назвать только приятеля, если несколько месяцев и, ну, там. Ну, то есть в, э, разговорном языке, конечно, можно назвать "друг", да, но это вряд ли вот, э, прям какая-то настоящая дружба, то, что можно сказать, потому что, ну да, я тоже думаю, что это нужно побольше времени, чтобы пройти какие-то ситуации вместе, да, вот, эм, посмотреть, как человек, э, реагирует и на хорошее, и на плохое, да. <chuckles>
М. М-да. Мгм. М-да. Ещё непроверенная. Мгм. Верно. Да-да-да, вот я хотела сказать, что, а, этот человек, он меня увидит в мои плохие времена, потому что я не всегда, там, весёлая, ресурсная, например, да. Меня увидит ещё в мои какие-то слабые с э з мои слабые стороны, и он меня примет и скажет: "Ну, всё в порядке". Э, вот.
Мгм. Да, да. Ага, ага, конечно. Да, ну, естественно, м. Мгм. Ну да, ну и как-то, а, поможет, то есть, я, в принципе, не считаю, что, а, дружба, прям как-то нужно сильно жертвовать, э, собой, чтобы там другу помочь и от друзей тоже такого не жду. Но какую-то поддержку, вот, моральную, да, то есть, ну, вот, э, мне кажется, надо. Причём, а, я считаю, что очень важный как, э, в хороших ситуациях поддерживать, так и в плохих, потому что иногда, когда хорошее что-то, не все могут разделить эту радость. На самом деле, вот, э, такое бывает и довольно часто.
Мгм. Ну да. Мгм. О да. М, правда правда, и у меня такое было, и я была и с а с одной стороны, и с другой, и я ловила себя на том, что да, вот там у моих друзей что-то появилось, а у меня ещё этого нет, и как будто я не могу, э, так же к ним относиться, как раньше.
Да-да. Мгм. Ага, ага. Да, да, да. Ну, как как бы к да, как бы зависть получается уже, да, такая.
Да, то есть, э, я не хочу это отнять у них, но я хочу, чтобы это тоже у меня было, и я начинаю их немножко избегать, да, чтобы как-то прийти, э, в себя от того, что, да, у меня не получилось.
Не, ну, понятно. Ага. Ага. Ага. <chuckles> М, ну да. Н, э, э Мгм. Ну вот и, э, у, я с таким сталкивалась, вот, со стороны, э, с своих вот друзей, ну которых, вот, я считала друзей, я, а, вот, со своей стороны я чувствовала иногда некую такую зависть, но, если честно, меня это наоборот вдохновляет. Вот я не а, не избегала общения, я наоборот, э, даже его, можно сказать, увеличивала, чтобы, скажем так, технологию узнать. Да, да-да-да, чтобы зарядиться. Ну, во-первых, я считаю, что если у кого-то получилось, значит, и у меня получится. Чем я хуже? Вот, и это меня реально поддерживало. Плюс, э, можно, э, увидеть, как, вот, человек этого достиг, расспросить его, да. То есть, э, ну это практическая какая-то информация может быть, которая которая мне поможет, да. То есть даже, а, то есть, а, пэ вот так вот, да. А вот сама я сталкивалась именно с этим, да, что вот как-то отдалялись, вот, э, от меня, да, да, да, м. Мгм.
Мгм. Мгм. Ну и правильно. Подзарядиться. М, мгм, мгм. Да. Ну, согласна, да. Мгм. Отдаляются, да. Ну, когда ещё, знаете, э, жизнь меняется, например, м, м, ну, бывает такое, что ты просто поменялся из-за того, что у тебя там произошли какие-то трансформации внутренние, там, переезд, например, опять же, я переезжала. И люди понимают, что они там остались жить, где они живут, а я в другом месте, у меня новая атмосфера, и они сами отдаляются.
Мгм. Мгм. Ну да, да. Ага. Мгм. Ну да, всё новое, да. Мгм. Мгм. Да-да-да.
Да, потому что нам не по пути. Но вот мне кажется, что настоящая дружба она такая, что, м, вы можете не общаться там год, у вас могут быть вообще разные жизни, и никаких пересечений, но вы потом снова встречаетесь и как будто н н ну не было этого времени в разлуке.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да-да, это это вот такое у меня тоже есть, вот, и у меня со школы такая подруга есть, но вот она как раз таки, когда я переехала, она как-то внезапно очень, вот, э, отдалилась, да. Ну да, я понимаю, что у меня вот тут совсем другие реалии, чем у неё, но вот, э, я, наоборот, вот вот у меня ещё есть несколько, м, знакомых, которые переехали, вот, ну в другие страны, не туда, куда я. Мне, наоборот, очень интересно с ними общаться, сравнивать, да, как у меня, как у них. Ну, не знаю, мне кажется, это, наоборот, интересно.
Н-да. Мгм. Мгм. Ну, потому что, э, вы, например, гармоничный человек, но не каждый человек, вот даже если он притворяется, что у него всё в порядке, он внутри там гармоничный, всегда есть вот это ощущение: ну, почему у других лучше- у многих людей. Поэтому, да, нужно проверять друзей на время, а, на всякие ситуации.
Вот. Мгм. Ага. Мгм. Да-да, вот тут вот я полностью согласна. Мгм.
Поэтому вот так. Да, а а бывало, да, у вас, что, например, вы прям переставали, эм, не только просто переставали дружить, а вообще даже становились, э, чуть ли не врагами, такое у вас было?
Мгм. Ага. Нет, врагами я не могу сказать, но, по крайней мере, с моей стороны точно никаких, э, таких чувств ост острых не было. Я вообще довольно быстро остываю, я ни к кому не чувствую таких ч ч с с эмоций, это слишком напряжно, это будет мне плохо, и я просто не смогу их поддерживать. Это вот, э, а я <chuckles> я я иногда смотрю, вот, э, й ез ну, заодно язык поучить, сериалы, а, и там вот это вот, э. Причём я смотрю турецкий сериал сериал на испанском. О, потому что он переведён как-то, и они там медленно да, они медленно говорят там, а, потому что в испанских испанских они очень быстро говорят там. Вот, да, э.
Мгм. Да. М. Правильно, да. <laughs> Это интересная комбинация. Ага. Быстро, это я могу представить. А в турецких сериалах всегда столько всяких интриг, м, кстати.
Да и там такие интриги, и я думаю, это ж скока лет нужно вынашивать в себе такие эмоции! Это же просто ужас какой-то! Да, я бы так никогда в жизни не смогла и не хотела бы, честно говоря. Это вот действительно вот, там же они через много лет, бывает, такие выныривают со своим крутым планом отомстить, да. <laughs>
Даже за страшно подумать, мгм. Это месть. Мгм. Да-да-да. Я притворялась твоей подругой 25 лет, чтобы дождаться вот этого уязвимого момента и тебя просто убить, э, ножом.
Ага. Да-да-да. И вот сейчас, наконец, этот момент. То есть вот как вот люди вот это делают, я не понимаю, да, это. Эт
Это ню ни. Мне кажется, какая-то редкость, а в м прям вот как, э, какая-то такая жесть, но думаю, что бывает, например, там подруга, у которой хорошая семья, хороший муж, и вот наконец-то ты дождалась, что у неё кризис, и порадовалась. Ну, чтобы прям, чтобы прям, э, как-то нож в спину, н не слы не случалось у меня такого.
Мгм. Ага ага. Ага. <chuckles> Ага, м. А. Не, ну, поп порадоваться, ну да, наверно, кто-то радуется. Хотя я вот, э, в вот я реально не радуюсь, потому что, э, в для меня каждая, э, хорошая семья и отношения- подтверждение, что, э, всё прекрасно, да, то есть, э, э, что и у меня также может быть долго, и всё это. Ну, то есть, это для меня лишний повод, э, подумать, что, ф ну, всё в жизни хорошо, <chuckles> а не плохо. Зачем мне подтверждение плохого? Его и так полно кругом. Зачем оно мне нужно вообще, э, да?
Мгм, да, сплошь и рядом. Это это да, это реально. Мгм. Мгм, я согласна. Я согласна. <chuckles> Это правда. Ну, действительно бывают такие друзья, которые они, как бы, они не знают, зачем они дружат. А почему что их связывает, но, э, да. Но они как будто радуются.
Мгм. Ну, не знаю, по привычке что-то, да, наверно, м, если это долгая, да, какая-то со школы, м-да, вот как.
Да, они как будто радуются за твои неудачи, зачем тогда вы дружите? Но мне повезло, что я таких людей, м, наверно, отсеивала давно, ещё, м, там в самом начале.
Мгм, не, ну, это заметно же, да, поэтому зачем с такими общаться, конечно, э, естественно. Зачем нужен такой человек? Там же ещё не факт, вдруг действительно попадётся как вот эти турецкие мстители, <laughs> ещё задумают там что-нибудь, да.
Конечно. Мгм. <chuckles> Это да.
Через много лет, да, но но но там очень прикольно смотреть это, да, это, да.
Н а а, вот, э, ситуация. Я согласна, тоже иногда смотрю турецкие сериалы, да. Но я удивляюсь, как много там интриг, что, ну, невозможно в жизни, чтобы так было, да д Большая сатурация интриги на одну серию. А, я хотела спросить, а, нет, даже не спросить, а, м, привести такой пример. А, например, у меня есть подруга, у нас еще одна подруга, мы дружим со школы уже очень много лет, и вот у нашей, а, общей подруги, у нее не ладилась личная жизнь. То есть она развелась, потом у нее был как к каки были плохие еще отношения, и у нее каждый год новая эха.
О, ф ужас, да, это невозможно просто действительно, ага. Ага. Ага. Ага, давайте. Ага. Ага ага. Мгм. Ну, понятно, ну, вот тут с тут много раз такое бывает у многих, вернее, да.
Нет. Да, я с этой подругой, так как я люблю обсуждать, вот это всё, оказывать человеческую помощь, я с ней была всё время на связи, я её поддерживала. Но наша 3 подруга, она отдалилась.
Ага ага. Мгм. А, то есть она, типа, негатива не хотела, да?
И. Да-да, и мы, как бы, подумали: "Ну ну, как так?" Ну, м 20 лет дружим, боже мой, ну, нь неужели нельзя, ам
Ага. Ну да, да да, вообще.
Потом 3 подруга сказала: "Я просто не могу, у меня и так много негатива в жизни, я просто реально не выдерживала, мне пришлось вот отдалиться". Как вы думаете, это нормально в дружбе?
А. Ну, понятно. Э, ну, в целом, да. Потому что, ну, если у неё действительно, э, свои проблемы, ну, куда ей ещё вот чужие слушать? Это, опять же, это, м, не тока вот такой минутный негатив, она же это ей фон портит. Вот, опять же, вот когда у меня, э, какое-то состояние, я наоборот стараюсь найти вокруг примера хорошего, потому что меня это поддерживает, что и у меня станет лучше. А у неё это получается: и у самой плохо, и ещё слушать подругу, как всё плохо. Ну, это, нь всякую надежду можно потерять просто, <laughs> да. На на надо се э, да, мгм.
Да. Мгм. Да, м. Мгм. Да, да, да, она, получается, заходила в это поле, и ей становилось ещё хуже, то есть ей было уже морально плохо, а мне было нормально в том, что я была там хорошей.
Вот, да, если есть свои ресурсы поддерживать и не входить вот в эту, да, вот, ситуацию слишком сильно и не чувствовать те же эмоции, то, э, это классно, но не все могут, да. То есть потому что, чтоб помогать, э, хотя бы морально, да, нужны тоже свои ресурсы, и можно нужно быть в хорошем состоянии. И в этом, я считаю, она правильно. Да, зачем она се ху у у ухудшать будет ситуацию?
Мгм. <chuckles> Н-да. Мгм, не все. Мгм. Мы даже ей придумали, э Теперь я понимаю, что действительно правильно, но тогда, а, где-то эта ситуация длилась год или даже 1,5, э, мы в на мы даже ей дали ей прозвище ехидное за глаза- эмпат. <chuckles> Ну, мы её назвали, а, ну наша подруга, не буду называть имя, а, эмпат. Ну да, она как всегда слилась э, пообещала помочь, не приехала. Сейчас всё в порядке, у у всех наладилась личная жизнь и всех нам.
Мгм. Ага. Ага ага. Ага. Аг Не, ну, прост ну тем более, вот да. М, понятно, почему она тогда так была. Нет, там й я понимаю такое, потому что, ну, зачем человеку ещё хуже делать?
Да, м. Мгм. Ну, мне кажется, в дружба сохранилась тока потому, что, а, мы ценили. Вот именно вот эту долгосрочную дружбу, никто ни н не стал там переставать общаться и отдаляться. Вот настоящая, наверно, дружба.
Это пэ Мгм. Ну да, да, да, этот э к Да, вот, кстати, это очень важно- ценить. Потому что вот, э, тоже, наверно, м, достаточно много людей есть, которые считают: "Да, там, ладно, если что, там с другими начну дружить и новых найду, да". <chuckles> Вот, ну, то есть, такое обесценивание некоторое идёт. А ведь, э, если, а, дружбе уже там, ну, хотя б несколько лет, это у вас уже что-то общее есть, как минимум, что-то вспомнить. Если было что-то хорошее, там поддержка там, ну Да-да-да, то есть это всегда приятно вспомнить, и ты уже, ну, это не чужой человек уже получается. А д находить новых, ну, конечно, это тоже можно, но это опять же начнёшь с приятельства, а дальше уже только опять развивать это, да, заново, да. <laughs>
Мгм. М-да. Особенно, если это хорошая, да. Мгм. Ой, это так долго и муторно, это нуж это же нужно вкладываться в новые отношения.
Конечно, да, обязательно, да, нужно.
Так, а к так же, как и романтические отношения, нужно в них много вкладываться. Поначалу там какой-то и конфетно-букетный, вы очень много дружите, потом, а, иллюзии проходят, вы видите друг друга чётко и начинаете как-то притираться. Опять, а, затратно, поэтому лучше
Мгм. <laughs> Ну да. Мгм. Ну да, да конечно, согласна.
А лучше ценить своих, э, друзей там со школы, с университета, э, а, трудно новых найти.
Мгм. Не, ну вот, э, э, я, в принципе, и за новых людей тоже, просто, ну, это разные немножко, да, вот уровни, и поэтому я считаю, что, в принципе, знакомых, приятелей их мо может быть вообще сотни, скока угодно. Но у меня стока нет, мне, э, я не могу стока, конечно, общаться. Это я так условно, но если есть вот люди, которые уже проверенные временем, то их обязательно нужно ценить. Это вот, э, да, даже если не общаешься постоянно, да. Да. Ну да, так сес
Абсолютно, да. Мгм. М, конечно. О. Ну да, я поняла, да. Да, ес тока если они нь ну, не не токсичные. М, м, м, если они не приносят какого-то вреда, да, тогда, если действительно хороший друг, то думаю, да, то всё-таки новый друг, он должен быть, э, немножко в приоритете, потому что он как
Конечно. Ну да. Ну, в цело в целом, да. Пх потому что ты хотя бы точно знаешь, что проведёшь с ним хорошо время, да. А с новым непонятно ещё, да, как там что, да.
Доказал. Мгм. А, э, да. А как вы на расстоянии с друзьями поддерживаете
Проведёшь ли? Ага. Ну, это в основном, я не могу сказать, что мы как-то очень часто, э, сейчас вот, ну, это так, что-то в соцсетях обычно. А, ну и с некоторыми созваниваемся так, чтоб подольше, да, поговорить, узнать там, как дела. Но это тоже не очень часто, может быть, раз в месяц и реже, вот так вот, э, а, примерно. Ай, ка конечно, это уже и не то. Но, э, вот когда будет возможность встретиться, тогда я думаю, что всё это уже восстановится снова, вот это вот ощущение дружбы, теплоты. Да, вот как-то вот, э, шт ну, соцсети помогают же. Вот вы как поддерживаете отношения?
отноше Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Это правда. Ам, да, м соцсети, мессенджеры там в "Телеграме", у нас есть свои стикерпаки. Мы постоя я постоянно пересылаю своим друзьям наши сь наши стикеры, а, знаете, ещё со школы, там с университета, вот, ну, чтобы ностальгия была.
Мгм. Мгм, мгм. А, ой, классно, ну. <chuckles> Ага. Ух ты, вообще! Ага, круто! А это у вас одни и те же с э со школы и нь института? Или вот, э, одни со школы, другие из института? Или это одна компания прям?
М, так, ну я Да? Ам, м, а нет, кстати, это у меня 2 разные компании, но мы все из одного города и все друг друга знаем. Но с одними я дружила там в школе, потом тук ту ну, мы разъехались там по разным городам. А с другими начала учить в университете, но они тоже из моего города, вот так.
А, ага. А, ну, прикольно! Классно классно! Ага. Ага ага. Ага. Ну, понятно, да. Не, ну, всё равно прям так уже это история у вас уже длительная, да, отношений. <chuckles>
Короче. Ну да, есть точки соприкосновения. Мне кажется, нужно, а, просто иногда апдейт делать, вот что у меня в жизни происходит. Вот у меня вот это произошло, и главное, нужно нап ну, как сообщить: "Вот я там не знаю, замуж выхожу".
Мгм. Ага ага. Да, да, да, мгм, ну да, в принципе, так и есть. Да и, э, радоваться, эм, скажем так, эм, павь победам друзей и, э, успокаивать их, когда что-то не получается. М, то есть, ну понятно, если есть свои ресурсы. Да, да и опять же, если есть свои ресурсы, конечно, эт не надо прыгать через себя, потому что мы для себя всё равно самые главные должны быть, да.
Держать в курсе друг друга. М. М-да, нип не пропадать надолго. Ну, сог согласна, <chuckles> спасибо за разговор.
Да. Спасибо большое за разговор.